Eee, aku duluan sih.
Oh berarti jatuhnya, eee, kamu yang orang lamanya kamu ya jatuhnya ya. Mhm, mmm. Terus, eee, sebenarnya kalau kamu lihat
Mhm. Iya. Iya, Gitu.
emang ini, orang ini dia punya skill gak sebenernya?
Eee, kalo kalo diliat dari skill sih sebetulnya, eee, dia bukan background-nya bukan dari latar belakang K3 ya, gitu. Yang latar belakang K3 itu memang, eee, saya sih gitu.
Punya keahlian gak gitu maksudnya? Oh. Oh, m m dia punya skill s skill, apa, kemampuan tapi bukan di situ, mungkin seperti itu ya. Mmm, terus kalau masalah presentasi secara berpasangan-pasangan kayak gitu modelnya i h harusnya sih ini bukan hal baru ya.
Ya, ya betul gitu.

Ya mereka juga kecewa sih sama, eee, apa, eee, kondisi saat itu gitu loh sempet ngomong juga sih, "Kok jadi kayak gini ya?" I sep saya sih bilang nenangin mereka aja, "Ya nggak apa-apa lah," gitu, eee, seperti itu. Cuma memang waktu itu saya nggak sempet ngomong ke manager saya sih setelah presentasi itu kenapa bisa kayak gini gitu? Gitu.
Iya ya. Iya, ya ya ya ya ya, eee, kalau misalnya mungkin ya mungkin ya. Kalau untuk ngambil kredit ke atasan itu memang udah ada dari zaman dulu zaman dulunya ya, tapi kan pada akhirnya kan keliatan, siapa yang cuman bisa ngomong dan siapa yang bener-bener punya keahlian kan itu, pada akhirnya atasan yang, yang bener ya maksudnya atasan yang memang subjektif dia pasti tahulah siapa yang ini orisinalitas idenya tuh datengnya dari mana oho kan pasti juga ujung-ujungnya kan keliatan dari penjelasannya kan. pasti kalau yang punya ide kan pasti lebih apa ya, lebih holistik gitu menjelaskannya gak mungkin kayak beda ama yang cuman bahasanya beda ama yang plagiator kan, dia cuman tahu kulit-kulitnya aja mungkin kayak gitu.
Mhm. Iya. Masalahnya, masalahnya gini sih, mmm, kebetulan manager yang saya kirimkan filenya itu juga seharusnya dia yang tau sih ini orisinal idenya itu dari saya gitu tapi, eee, ternyata, dia nggak coba untuk, mmm, menjelaskan ini ke atasannya lagi gitu loh. Jadi atasannya itu mengira bahwa orisinal, eee, idenya ini memang dari teman saya tersebut gitu. Masalahnya gitu sih.
Seharusnya nah. Waduh, ya ya ya ya. Ya kalau namanya bahasanya ini ya, ya, dia gak mau, t eee, maaf-maaf, dia gak mau tahu, dia mau in mau ini dari siapa kek, mau dari siapa kek yang penting yang, eee, masuk kriteria perusahaan mau entah dari karyawan yang manapun juga dia mungkin gak terlalu gak terlalu ini juga, cuman ini kan kita ya kan karena <clears throat> klaim masalah ide intelektual itu lebih, lebih dalam kali ya rasanya ya kalau bahasanya kayak gitu ya daripada, eee, ngeklaim sesuatu hasil pekerjaan fisik ya.
Iya, iya. Iya.
Tapi emang kamu gak gak ada dokumentasi gitu sedikitnya gitu?